Also, die Frage ist halt, ob diese Angst dann hilft quasi oder nicht. so 'n Bedenken ist, machen kann, also, ähm irgendwie so was jetzt mit dem Koffer zum Beispiel, dass man sagt: „Ich tue meinen geliebten Ehering nicht da rein, sondern ich trage den um den Finger, weil der Koffer kann ja verloren gehen." Da kann man ja wirklich was gegen machen, wenn man so Bedenken hat.
Ja.
Ähm, und das tust du ja auch. Aber bei manchen Sachen kannst du es ja so oder so nicht tun. Und, ähm also, kannst du dann so für dich sehen, dass egal ob mit oder ohne Angst quasi also, das Ergebnis davon nicht beeinflusst wird, sondern nur dein eigenes Wohlergehen?
Ja, das ist das Problem, dass äh, ich habe manchmal ist es halt auch so, ich kann dann gar nicht schlafen, aber eigentlich macht's auch gar keinen Unterschied, ob ich jetzt geschlafen habe oder nicht, weil es kommt ja, wie's kommt.

Äh, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ich bin selbstständig, und, ähm, wenn ich manchmal weniger zu tun habe, weil das ja eigentlich immer 'n Auf und Ab ist, dann male ich auch immer den Teufel an die Wand und denke mir: „Ja, was, wenn ich jetzt wenn das nie wieder besser wird?“ Und, ähm, mein Mann sagt immer so: „Ja, ich bin doch auch da. Du kannst dich auf mich verlassen.“ Aber ich denke dann immer so: „Ja, aber was, wenn dir was passiert, ne? Wenn du krank wirst oder wenn du stirbst?“ Also, das ist schon extrem bei mir, weil ich wirklich äh, also, auf der einen Seite ist das g gut, dass ich so 'n bisschen ein Bedenkenträger bin, aber ich bin irgendwie ich trage nur noch Bedenken. Es es gibt irgendwie kaum etwas, wo ich, äh, wenig Bedenken habe, und das ist ja, das stört mich.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ich verstehe halt, dass das belastend ist, weil, ähm, du hast ja jetzt zum Beispiel dieses Beispiel Selbstständigkeit genannt und dieses Auf und Ab. Ich glaube, das ganz viele, ähm, also, es ist normal, aber wenn du dann quasi immer weiter diese Katastrophe spinnst, wie, keine Ahnung, „Was ist, wenn meinem Mann was passiert?“, das sind dann natürlich schon sehr belastende Gedanken. Und da verstehe ich, dass ja, dass das im Alltag jetzt nicht unbedingt angenehm ist, wenn man ständig damit konfrontiert ist. das Gefühl in den letzten Jahren mehr geworden ist?
Ne, das war schon immer so tatsächlich irgendwie. Ne, ich würde sagen, das war das war schon immer so, dass ich immer, ähm, Angst hatte. Also
Un
ja.
Und gab's auch schon so Situationen, wo sich so komplett Katastrophe bewälti also, bestätigt hat? Oder ist es so, wenn du in wenn du halt so zurück da es meistens doch gegangen ist oder dieses Schlimme nicht eingetreten ist?
Also, tatsächlich liege ich mit me also, wenn wenn es jetzt auch also, 'n bisschen ist das ja auch meine Intuition, und tatsächlich liege ich auch oft richtig mit der Intuition.
Ja.

Okay. Magst du mir 'n Beispiel erzählen, wo du richtig lagst?
Hm, also, wir hatten früher eine gemeinsame Firma, mein Mann und ich mit, äh, 3 anderen Menschen. Und, ähm, bei diesem bei dieser einen Person, die in dieser Firma drin war, hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl und ich habe meinen Mann darauf angesprochen und der meinte: „Ja, du kennst den nicht und so, du immer so negativ.“ Aber am Ende des Tages er hat, äh, 50.000 € gestohlen. Also ja.
Okay. Ja, ja, so was ist dann natürlich es hilft ja nicht sonderlich, wenn dann quasi auch so was schlimmes passiert. Äh, aber also es ist ja bei anderen Menschen auch so, dass denen halt manchmal quasi so was schlimmes passiert, und trotzdem ist es irgendwie so, dass, ähm, ja, die sich dann vielleicht eher auf die, ähm, ja Male fokussieren, wo, ähm, was Positives eingetreten ist. Hm, meine, ja, vielleicht sind deine Bedenken ja manchmal sogar irgendwie total wichtig, um einfach auch so 'ne Schutzmaßnahme zu ergreifen. A kannst du so 'n bisschen Beruhigung darin finden, dass du ja, auch wenn in der Vergangenheit mal was Negatives passiert ist, du dann immer doch 'ne Lösung gefunden hast?